Tek başına seyahat ederken ne öğrendin?
Imm, en çok kendime güvenmeyi öğrendim sanırım. Böyle, çok güzel bir öz güven geldi tek başıma seyahatlerimin sonunda.
Harika, peki nasıldı? Yani daha çok nasıl bir süreç? Yani bir şey yaşayıp daha çok kendine güvendin mi yoksa, eee, her şey yolunda gitti ve yapabildiğini mi gördün, n na ne açıdan oldu senin için?
Yani, şöyle, şimdi özellikle, böyle, Türkiye'de yetişen genç bir kadın olunca, böyle, yapabileceklerinden çok yapamayacaklarını öğreniyorsun ya, hani, böyle sınırlar var sürekli etrafında, işte, belli var. Eee, ben de böyle hep onların tersine giden zaten bir kız çocuğuydum. <chuckles> Hep böyle kafasının dikine. E, bir noktada, böyle, seyahatin gerçekten çok büyük bir tutkum olduğunu keşfettim. E, tabii ki de onu da tek başıma yapamayacağım söylendi. Yani, işte, yanında bir erkek olsun ya da arkadaşların işte, tehlikeli olur falan filan ve ben sırf bu kararı alarak bile, o yola çıkarak bile çok büyük, cesur ve yani özüme güvendiğim bir adım atmış oldum her seferinde.
Hı hı. A, evet. Hı hı. <chuckles> Harika. A. Harika, yani, aslında bu kadar dış ses, eee, varken, yani, bir noktada yapamayacağını, tek başına olmaması gerektiğini, bir erkeğin yanında olması gerektiğini söyleyen bu kadar dış sesi duyarken kendi iç sesini nasıl bulduğunu bunu da çok merak ettim, yani. Belli ki kendine zaten güvenen biriydin. Ama bu seyahatler de sana daha çok bunu, iii, işlemiş de olabilir. Ama ben bu içsel sürecini çok merak ettim.
<giggles> Hıı. Hı hı. Ya, ben böyle o süreçte, işte, bence ergenliğimin verdiği bir aykırılık hâli kesinlikle vardı. Eee, bir yandan da böyle feminist okumalar yapmaya başlamıştım biraz genç yaşımda. Eee, onun üzerine böyle, eee, hani, sadece, hani, teori öğrenmek yerine, böyle, bir şeyleri başarmış, yapılmaz denileni yapan kadınlarla ya da o çizginin dışındaki kadınlarla tanıştım ve onların görmek, eee, bana Ya, o zaman ben de yapabilirim sanki, yani. Herkesin dediğinin yanlış olduğunu zaten hissediyorum. Ya, böyle olmamalı, dünya bu şekilde 2’ye bölünmüş olamaz. E böyle olmadığını gösteren böyle ablalarım var. Ne kadar güzel falan diye biraz ilhamla oldu sanırım.
Hıı. <chuckles> Anladım. A! Hıı. <chuckles> Yani, aslında senin, iii, içinde o duyduğun belki kendine güvene ya da yapabileceğine karşı duyduğun inancı başkalarında da görmek sana birazcık daha yalnız değilmişsin gibi, aslında yapabilirmişsin gibi de hissettirerek güç de vermiş bir noktada. Yine kadın, kadının yurdu olduğu bir çalışma. Eee, peki, eee, nasıl oldu? Yani nasıl eee, kaç yaşındaydın? Eee, nereye gittin? Eee, nasıl keşifler elde ettin?
Kesinlikle. <chuckles> Kesinlikle. Eee, ilki sanırım 16 yaşımdaydı. Eee, böyle, Antalya'da, eee, böyle, çok güzel, işte, bir a e eski bir yol var. O yolun bir tarafında, işte, bir tane derneğin bir kampı vardı. Aileme açıklamam, hani, işte, reşit değilim zaten, bir başına minik kız çocuğu, orada gönüllülük yapmaya gidiyorum şeklindeydi ama o bütün yolculuğu tek başıma yapmıştım. İşte, eee, çıktım, işte, o zaman yaşadığımız küçük şehirden otobüse bindim, 13 saat tek başıma yol yaptım falan. Sonra o şehirde 1 gün geçirdim. Sonra o minik, böyle, işte, bir ilçe vardı, o ilçeye gittim falan derken, emm, orada açıldı. Yani, bir anda, böyle, hiç bilmediğin insanların arasına atılmak çok güzeldi. Tek başıma yolda olduğumu hissetmek çok güzeldi. Zaten o zamandan beri de durmadım, yani. Çeşit çeşit yollar yaptım.
A! Hı hı. A! Hıı. A, a! Hı hı. Harika. Yani orada ilk deneyiminden gelen bir güven de senin için aslında bu iç sesini duymaya, belki de dış sesleri birazcık daha susturmanı sağlamış da diyebiliriz. Peki, hiç, hani, ımm, gerçekten, hani, senin için de bir ilk olduğu için de merak ediyorum. Eee, zorlandığın ya da başına gelen, belki o o anki güvenini kırabilecek de bir şey yaşanmadı mı? O yüzden mi, hani, eee, bir noktada daha pozitif bakabildin, belki hevesini de kaçıracak bir şey olabilir, merak ettim.
Evet. Hı hı. Eee, yani, kesinlikle 2 taraflı bir deneyimdi. Şimdi ilk defa bunu yaptığım için benim için yeni olan çok, eee, kısmı vardı. O güne kadar bütün seyahatlerim ailemle beraber. E, öyle olunca bir sürü şeyi düşünmeme gerek kalmıyordu. İşte, mesela, işte, arabayı babam kullanıyor, nerede yemek yeneceğini annem düşünüyor, eee, ve ben sadece o seyahatten keyif alıyorum, eee, gibi zaten güvenlik hiçbir şekilde bir soru işareti bile olmuyordu. Şimdi ben tek başıma yola çıktığımda ufak ufak bunu fark etmeye başladım. "A, hani, şimdi acıkacağız ve buna bir çözüm bulmam lazım." Hani, eee, ya da, hani, "A, hava kararacak, eee, toplu taşımaya bakmam lazım çünkü altım da bir araba yok, işte, gideceğim köye nasıl varacağımı ayarlamam lazım." E, bir de bir yandan şimdi etrafımda bana yaklaşan yabancılar, eee, biraz beni, böyle, tedirgin etmeye başladı. Ailemin yanındayken gelip birisi benle konuşsa zaten yan şezlongda annem var mesela, hani, r daha rahat hissederim ama böyle olunca, böyle, "Hımm, hiç kimsem de yok aslında etrafımda." diye düşündüğüm ve biraz daha, böyle, kendimi korumaya yönelik, belki biraz daha mantıklı adımlar, eee, atmayı öğrendim bu süreçte.
Hı hı. Evet. Hı hı. E, tabii ki. Hıı. E, tabii ki. E, tabii ki. Aslında merak ettim, böyle, evet, hani, eee, bir noktada her şeyle kendin uğraşmak zorunda kaldın, bir sürecin içerisine girdin ama, eee, ailenin, eee, aslında artık yanında olmadığını ve her şeye kendin bakman gerektiğini o seyahatin içerisinde mi anladın, yoksa önceden de bunu tahmin edebiliyor muydun? Yani, bunu göze alarak mı gitmiştin?
Yani, hiçbir fikrim yoktu. Eee, çünkü, böyle, şey gibi düşünüyorum, hani, bir şey senin için yapıldığında onun, böyle, iş olduğunu çok da fark etmeyebiliyorsun ya, mesela. Her sabah annen yatağını topladığında anlamazsın ama kendi evine çıkınca, a, bu yatağı biri toplamayınca açık kalıyormuş. <chuckles> Tam olarak onun gibi oldu. Yola çıktığımda fark ettim çünkü, hani, çok, eee, günlük bile olsa çok önemli şeyleri ben görmeden, benim ebeveynlerim zaten hallediyorlarmış. İşte, soğuk su zaten hep arabada varmış. Şimdi ben çok sıcakladığımda ve bir yerde, işte, dağlarda yürüyüş yaparken, "A, hani, yanıma su almalıydım ben, annem alıyordu, doğru." falan gibi yaşayarak öğreniliyor bence bu biraz daha.
<chuckles> He he, evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet, sanki senin de, eee, ebeveynlerinin aldığı sorumluluklara karşı bir farkındalığın da olmuş ve bir noktada kendinde, hani, o günden sonra değişti mi bu süreç senin için? Çok da merak ettim. Yani, annenin bir şeyleri gerçekten üstlendiğini fark edip sen de kendin artık yapmaya karar verdiğin, ya bir noktada belki buna büyümek de denilebilir. <chuckles> Bu sana böyle bir şey kattı mı? <chuckles>
Kesinlikle. Eh. Iıı. <giggles> Doğru. Yani, eee, yani, eve ilk dönüşümü hatırlıyorum. Şimdi eve döner dönmez eski o konforlu düzenim, eee, başlıyor ya. Direkt böyle işte akşam annem yemeğimi hazırlıyor, işte yatağım toplanıyor falan. Birden böyle çok nasıl diyebilirim, alanıma girilmiş gibi hissettim. Yani, a, a! Hani, eee, nap napıyor bu kadın falan, hani bir yabancıladım gerçekten. Çünkü işte bir 3 hafta boyunca kendi başıma, kendi hayatımı idame ettirmeyi deneyimlemiştim o süreçte. Daha sonra yavaş yavaş, tabii, evin ritmine, eee, ayak uydurdum. Ama genel olarak işte bu ilk seyahatin üzerine çıktığım bütün seyahatlerin bir bütünü olarak artık hani kendi sorumluluğumu almayı, işte günümü idame ettirmeyi, eee, ve kendimle baş başa da kalabilmeyi, yani, bu gibi şeyleri çok daha rahatlıkla yapabiliyorum.
Hı hı. A! <chuckles> Hıı. Anladım, yani, senin için aslında seyahatler de bir içsel bir seyahate dönüşmüş ve sen de giderek bu konuda belki daha fazla farkındalığa erişmeye de kendin içinde de bir şeyleri keşfetmeye başlamışsın. Emm, çok güzel bir süreç aslında. Peki, eee, seyahatin yani, o ilk deneyimin nasıl geçti? Eee, daha çok sana, eee, kattığı farklı şeyler var mı? Merak ettim.
Ya, ilk seyahatim benim için çok dönüştürücüydü. Hatta onun üzerine bütün hayat hikâyem değişti, diyebilirim. Yani, işte bir dernekte, eee, bir dernekte gönüllü olarak çalışıyordum. Orda, böyle, işte, engelli çocuklara psikososyal destek sağlanan etkinlikler, kamplar düzenleniyor, böyle, haftalık, eee. Ordaki bir psikoloğun yaptığı atölyelerden o kadar çok etkilendim ki, böyle, gidip, hani, işte, "Abla sen ne okudun?" diye sordum ona. Tam, böyle, lise zamanı, hani, bölüm seçmem lazım üniversite için. O da, "Ben işte psikoloji okudum." dedi. İyi, dedim, tamam, "Ben de o zaman sen olmak istiyorum." çünkü, yani. Ben bunu yapmak istiyorum ve hikâyenin sonunda gerçekten ben psikoloji okudum, eee, ve şu an sosyal hizmet yüksek lisansı yapıyorum. Yani, hani, o hikâyede, eee, bundan kaç sene önce yaşanmış, hani, 10 sene önce yaşanmış o deneyimin üzerine o kadar çok taşlar yerine oturdu ki ve, böyle, hepsinde oranın hissi, böyle, oranın bir izi varmış, eee, gibi hissediyorum. Çok ilham doluydu benim için.
A, nasıl oldu? Hı hı. <chuckles> A! Harika. Evet. Harika, yani, hayatın yönünü ciddi anlamda değiştirmiş aslında. O, eee, sorduğun soru da oraya gitmen de aslında bir noktada. Bi biraz düşününce, böyle, kelebek etkisi de denilebiliyor. Eee, peki, eee, o abla olabildin mi? Yani, <chuckles> orada beki <clears throat> belli ki, eee, sadece psikolog olmak yatmıyordur. A onda beğendiğin belki de sende olmasını istediğin bazı şeyler de vardır, diye düşünüyorum. Eee, daha çok, ne açıdan seni çok etkiledi onu da merak ettim.
<chuckles> Evet. <laughs> Eee, yani, hayatımda ilk defa böyle bir atölye görüyordum öncelikle. Böyle, işte, Down Sendromlu çocuklarla psikodrama atölyesi yapıyordu, eee, ve böyle 1 saatlik bir etkinlik, eee, planlamıştı. Ben de orada onun kurguladığı o, işte, hani, dramanın içinde bir karakterdim. Asıl vermek istediği mesajı gösterebilmek adına bir ana karaktere ihtiyacı vardı ve hikâyenin sonunda çocukların davranışlarının dönüştüğünü gördüm. Yani, bu kadar kısa zamanda bir etkiye sebep olacak bir şey yapmış olması beni gerçekten çok etkilemişti. Ona biraz da böyle bir yerden yaklaştım. Yani, sanki, böyle, elinin değdiği yer, hani, çok çabuk çiçek açtı, yani. Hani, bunu nasıl yaptın <chuckles> gibi bir yerden. Eee, ve bu merakımla, eee, yü özellikle üniversite boyunca çok çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, çeşitli projelerde çalıştım. İşte, yurt dışına gittim, oradaki çocuklarla, işte, göçmen çocuklarla çalıştım, deprem bölgesinde, yin hep çocuklarla olmuş gerçi. Eee, deprem bölgesindeki çocuklarla çalıştım falan derken şimdi, hani, sen sorunca düşünüyorum, böyle, bir tane çadırın içinde o ablaya çok benzer bir ablaydım ben de ve ben de bir psikodrama atölyesi yapıyordum gerçekten. <chuckles>
Nasıl bir atölyeydi? He. Hı hı. A! Evet. <chuckles> He he. Evet. A! <chuckles> Aslında çok da anlamlı, yani, onu, eee, o küçük, eee, senin, eee, istediği, hayal ettiği yerde olabilmek ve bunu gerçekleştirebilmek. E, çok da güzel bir yerden söylüyorsun aslında. Çocuklara yardım etmek, eee, ve, eee, Down sendromlu çocukların hayatına dokunabilmek. Ne kadar, hani, onlara şefkat duyduğunu sesinden bile hissedebiliyorum aslında. Peki çocuklarla bağlantın belli ki bayağı, hani, eee, senin için güzel bir noktada. Eee, daha çok biraz da ondan dolayı da etkilenmiş, eee, olabilirsin gibi geldi bana. Hani, orada çocukların var olması ve onlara iyi gelmek. Bir de dokunuş gibi dedin, hani, çok, eee, kısa bir sürede. Sanki, böyle, anlatırken sihirmiş gibi de geldi bana. Sen buna inanıyor musun peki, <chuckles> psikologların sihirli olduğuna? <chuckles>
Doğru. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Yani, psikologların kendilerince bir sihirleri var bence gerçekten. Orada, böyle, yarattıkları ya da orada o tuttukları alan büyülü bir alan oluyor. Tabii ki de tek başına o psikoloğun sağlayacağı bir şey değil. Orada bulunan, o alanın içinde oraya katılan ve dâhil olan herkesin çok kıymetli, eee, böyle, bir parçasını masaya koymasıyla oluşuyor bence oradaki o büyü, o sihir. Eee, ama gerçekten, eee, çocuklarla özellikle bir şeyler yapmak biraz daha kolay geliyor. Yani, yetişkinlerle çalışırken daha çok zorlandığımı söyleyebilirim. Sanki, emm, böyle, yılların verdiği artık oturmuş, ok bir şeyler var kafada, işte, kalıplar var ve yıkılması ya da yıkılmasına da gerek yok. Belki dönüşmesi daha zor geliyor. Evet, ama çocuklarda öyle değil. Çocuklar zaten, böyle, meraklı gözlerini, böyle, pörtletip, hani, sana bakıyorlar, eee, ve sen onlarla, hani, yani, şeyi çok doğru bulmuyorum, böyle, onlara çok üstten bir yerden davranıp, hani, sanki ben üst insanım da sen alt insansın ve, hani, bir aşama atlaman gerekiyor gibi davranmak değil de orada beraber öğrenilebilecek bir alan, eee, yaratmak. Hani, bu, mı metodoloji benim çok hoşuma gidiyor. Zaten çocuklardan, yani, öğrendiğim şeyin haddi de hesabı yok gerçekten. Evet.
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Düzeltilmesi. Aynen. <chuckles> Çok tatlı. Hımm. Gerçekten mi? Neler öğrendin daha çok, yani? Hayatında ne değiştirdi o süreçte de merak ettiğin, hani, eee, sana kattığı en güzel şeylerden biri neydi?
Yani, şunu söyleyebilirim, çok net bir, eee, anı olarak da, eee, orman okulu diye bir konsept var. Böyle, doğada çocuklarla, eee, etkinlikler yapılıyor ve geleneksel eğitim yı metotları dışında yöntemler, oyunlar falan kullanılıyor. Eee, bir tane, böyle, ormanın içinde minik bir kız çocuğuyla beraber yürüyoruz. Böyle, a oyunumuz bitmiş, çok yorulmuşuz falan. Yürürken böyle gökyüzüne baktı, dedi ki, "Görüyor musun, bak, yukarıda bir tane, işte, eee, peri diyarı var." işte. Böyle, bulutları gösteriyor bana. Oradaki periyi gösteriyor, onun evi var, sarmaşıklar dolanıyor, orada oyun oynadığı bir alan, arkadaşları Böyle baktım, dedim ki, "Ne kadar üzücü. Ben artık gökyüzüne baktığımda perileri göremiyorum." yani. Ben bir oyun alanı göremiyorum ve yetişkin olmanın belki getirdiği o, işte, gerçekliğe, böyle, bağlanıyoruz ya bir şekilde ayağımızdan, elimizden çekiyor bizi. Çocuklarda öyle bir şey yok ve, hani, çocukların bana verdiği o Ya, hayal kurabilirsin, yani, baktığın yerde güzel bir şey görebilirsin hissi gerçekten çok kıymetli.
Evet. A! <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. <chuckles> Aslında bir noktada onların kirlenmemiş, aslında belki gerçekliğe ulaşmamış hayal dünyaları ne çok insan olarak, eee, hayatımızda duyabileceğimiz istekler bir noktada ve, eee, senin de bunu en derinden fark etmen çünkü herkesin fark edebileceği bir detay değil. Belki kendinde de bunu istediğin için bunu fark edebilmişsin. Çünkü her, eee, çocuğu o şekilde duyan biri, böyle düşünmez diye düşünüyorum. Eee, çok güzel, eee, söyledin. Sohbetin benim için de çok keyifliydi. Eee, çok teşekkür ederim sana da.
Evet. Hı hı. Hı hı. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle, seyahatlerimden başlayan bu yolculukta gökyüzünü konuştuk gerçekten. Eee, <chuckles> görüşmek üzere, hoşça kal.
Eve <chuckles> Harika. Görüşürüz. Hoşça kal.